สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณหมวก เป็นยังไงบ้างคะ?
สบายดีค่ะ คุณบ้านเป็นยังไงบ้างคะ? อากาศดีไหมเอ่ย?
ค่ะ อากาศดีค่ะ เพราะว่าฝนเพิ่งหยุดตกไป แล้วก็รู้สึกว่าอากาศมันก็เย็น ๆ ขึ้นด้วยค่ะ ทางนู้นฝนตกไหมคะ?
ทางนี้ฝนไม่ตกเลยค่ะ แดดออก แต่ว่าเย็นสบายดีมากเลยค่ะ อากาศที่นี่ ค่ะ
อ๋อ โอ้ อือฮึ อืม ค่ะ อยู่ต่างประเทศหรือเปล่าคะ?
ใช่ค่ะ ใช่ ช่วงนี้กำลังใบไม้ผลิเลยค่ะ แล้วก็ใกล้จะเข้า summer แล้ว ก็อากาศก็เลยกำลังสบายมากเลยค่ะ
อ๋อ โอเค อ เออ อ๋อ อ๋อ อืม ค่ะ อืม วันนี้มีหัวข้อที่น่าสนใจมาพูดคุยกันค่ะ ก็คืออยากจะถามคุณหมวกเองอะค่ะว่า เอ่อ คุณหมวกเคยได้กลิ่นอะไรที่ทำให้รู้สึกนึกถึงความทรงจำเก่า ๆ บ้างไหมคะ?
ค่ะ ค่ะ อืม เออ กลิ่นอะไรอะคะ? เคยนะคะ เคย เคยเหมือนกัน เพราะว่า อืม อาจจะเป็นด้วย ด้วยตอนโมเมนต์นั้น ใช่ไหมคะ ตอนเด็ก ๆ อะที่แบบเราได้กลิ่นนี้ อะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ ก็เลย เหมือนแบบพอมาได้กลิ่นอีกครั้งหนึ่งรู้สึกว่าจำได้เลย ก็คือกลิ่นของฝนตกใส่ ใส่ดินนะค่ะ กลิ่นฝน อืม ไม่รู้จะเรียกว่ายังไง ฝน เวลาที่ฝนตก แล้วมัน มันลงมา อา ใช่ แล้วมันมีกลิ่นดินประมาณหนึ่งค่ะ บางทีมีแบบ มีความชื้น ๆ มีกลิ่นฝน ค่ะ กลิ่นฝนตก เออ มันก็รู้สึกว่า
อืม ค่ะ อืม อืม อ อือ ใช่กลิ่นหลังฝนตก ใช่ไหมคะ? เข้าใจ ค่ะ ใช่ ๆ
ที่จำได้อะ เพราะว่าตัวเองอะ บ้าน บ้าน บ้าน บ้านของหมวกอะค่ะ แบบเป็น 2 ชั้นเนาะ แล้วมันก็จะมีระเบียงอยู่บนบ้าน พวกเราอะค่ะชอบแบบนั่งกันที่ระเบียง ที่มันแบบยื่นออกมานอกบ้านอะ แต่ว่าก็ ดู ดูทีวีกันแบบ ดูทีวีในบ้านน่ะ แต่ตัวเองอะนั่งอยู่นอกบ้านกัน เพราะว่ามันเย็นกว่า ใช่ไหมคะ แล้วก็พอฝนตกอะ มันมีกลิ่นฝนน่ะค่ะ แล้วเราก็จำโมเมนต์นั้นได้อะค่ะ ว่า เออ เรานอนดูทีวีกัน สนุกกับ กับครอบครัว อะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ ดูทีวี คุย พูดคุยกัน แล้วก็มีกลิ่นที่ ของฝนตกลงมา เออ มันก็แบบทำให้จำภาพนั้นได้ ประมาณนี้ อืม ค่ะ แล้วคุณบ้านพอ พอจะมีกลิ่นอะไรที่ทำให้นึกถึงวัยเด็กไหมคะ?
อืม อืม อือ ๆ ๆ อืม ค่ะ อืม ห เข้าใจเลยค่ะ อืม อืม จริง ๆ อะ เหมือนคุณหมวกเลยค่ะ ชอบกลิ่นนี้เหมือนกัน เป็นกลิ่นที่ชอบมากเลย แบบ เป็นกลิ่นที่ชอบมากที่สุดในชีวิต เลย ชอบแบบ วันเนี้ยค่ะ อย่าง ว อย่างวันเนี้ยก็แบบเป็นฝนตกใช่ไหม มัน น ก็จะมีกลิ่นดิน ที่มันจะแบบ มันจะโหมขึ้นมาอะ อะไรอย่างเงี้ย อืม ถ้าเป็นกลิ่นอื่น ๆ ก็จะเป็นกลิ่น เอ่อ ผ้าปูที่นอนที่ซักใหม่ ล ที่โดนแดดแรง ๆ อะค่ะ มันจะหอมกลิ่นแดด ใช่ จะทำให้รู้สึกเหมือนอยู่บ้าน เพราะว่าคุณแม่จะเป็นคนที่ เอ่อ ซัก ซักผ้า ซัก เอ่อ เขาเรียกว่าอะไร เซต ชุดเซตที่นอนอะหอมมาก แล้วแบบว่า ด้วยความที่แบบแดดมันแรงอะเนาะ มันก็จะแบบ พอเราแบบ ถึงแม้ว่ามันจะเย็นแล้ว เราขึ้นที่นอนมาแล้ว มันก็จะยังรู้สึกว่า เฮ้ย กลิ่น กลิ่นที่นอนของเราอะ มันยังหอมแดดอยู่เลย อย่างเงี้ย ถ้าสมมุติว่าช่วงไหนฝนตกอะ ใช่ ๆ ถ้าสะนุก ว่าช่วงไหนฝนตกอะ กลิ่นมันจะไม่เหมือนกับตอนหน้าร้อนน่ะ <laughs> ใช่ค่ะ มันจะไม่ อืม
อืม <laughs> ใช่ไหมคะ? อ อืม อา <laughs> ค่ะ อ๋อ ใช่ ๆ ๆ เออ ใช่ ๆ ๆ <laughs> อา ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ <chuckles> ค่ะ เออ ใช่ อ้อ พูดแล้วก็นึกออก <chuckles> เออ ใช่ ใช่ไหมคะ เพราะว่าคิดเหมือนกันว่ามัน มันจะมีกลิ่นแบบบอกไม่ถูก กลิ่นชื้น ๆ กลิ่น เออ <giggles> กลิ่นชื้น ๆ กลิ่นแบบไอ ไอ ไอความร้อนผสมอะไรกัน ยังไงก็ไม่รู้ แต่ก็รู้สึกว่า เออ มันเป็นกลิ่นฝนตก นี่ นี่เรียกว่า กลิ่นฝนตก อืม ใช่ ก็ทำให้รู้สึกแบบบรรยากาศเดิม ๆ เนาะ ความทรงจำเก่า ๆ อะไรเงี้ย วนกลับมา อืม
อับชื้นขึ้นมาหน่อย ๆ อืม อืม อืม อืม ค่ะ ช ใช่ ใช่ ใช่ แล้วจะมีอีกกลิ่นหนึ่ง ค่ะที่รู้สึกว่าชอบเหมือนกัน จะเป็น เอ่อ พอดีว่าจะเป็นกลิ่นคุณย่าอะค่ะ <laughs> เพราะว่าแบบเหมือน เหมือนน่าจะโตมากับแบบ คุณย่าชอบ ชอบเลี้ยงด้วยแหละ เวลาช่วงที่พ่อแม่ไม่อยู่อะค่ะ คุณย่าก็จะมาเลี้ยงเรา อะไรอย่างเงี้ย แล้วคุณย่าเขาก็จะชอบ ส เอ่อ ทาแป้งที่มันเป็นแบบ จำชื่อยี่ห้อไม่ได้หรือเปล่า Cuddle อะไรสักอย่างอะค่ะ ที่เป็นรูปหมีอะ
ค่ะ <laughs> ค่ะ ค่ะ อืม อืม ฮะ?
ใช่ แล้วมันจะเป็นกลิ่นคุณย่า แล้วแบบเวลาได้กลิ่นนั้นแล้วจะนึกถึงคุณย่า ก็จะรู้สึกว่าอบอุ่นแบบเนี้ยค่ะ
ค่ะ ค่ะ อ๋อ นึก นึก อาจจะแบบนึกไม่ออก เพราะว่าด้วยความที่ ที่ ม หมวกอะเป็น ตอนเด็ก ๆ อะ เคยเจอคุณย่าแค่ตอนที่ตัวเองยังเด็กแบบเด็กมาก ๆ อะค่ะ เด็กแบบ อืม อาจจะจำ จำไม่ได้แบบหลายโมเมนต์ อาจจะจำเป็นโมเมนต์แบบนิด ๆ หน่อย ๆ เวลาไปหาแล้วเจอ คุณย่าก็จะแบบ เออ เจอแบบนิด ๆ หน่อย ๆ อาจจะไม่ได้รายละเอียดมากนัก แต่ก็ โอ้ พอจะเข้าใจเลยค่ะว่า กลิ่นของแบบผู้ใหญ่บางท่านก็ ก็จะเป็นกลิ่นแบบเฉพาะตัวเนาะ <chuckles>
อืม ช ใช่ อ <chuckles> อืม ค่ะ อืม อืม เออ ใช่ ใช่ค่ะ อืม
ค่ะ ก็จะลู ความทรงจำแบบ ที่เราได้กลิ่นนั้นก็จะกลับมาเนาะ แป้งแบบที่ใช้ อะไร ผสมกับกลิ่นตัวท่าน ไรเงี้ยเนาะ ก็จะได้แบบ อืม เข้าใจ ค่ะ
ใช่ค่ะ ค่ะ แล้วอย่างเงี้ยค่ะคุณหมวก เอ่อ เคยมีเหตุการณ์ที่รู้สึกว่าเวลาได้กลิ่นน่ะค่ะช่วยให้รู้สึกดีขึ้น หรือ หรือว่าช่วยรู้สึกผ่อนคลายความเครียดได้บ้างไหมคะ?
ค่ะ เออ มีค่ะ มี อย่างเช่นแบบ ที่ว่ากลิ่น กลิ่นฝนใช่ไหมคะ แล้วก็แบบ เวลาแบบ อ ได้กลิ่นฝน แล้วมันก็คือ ฝนตกอะมันก็จะรู้สึกเย็น ๆ น่ะค่ะ รู้สึก อ๋อ อากาศเย็น อากาศสดชื่นจัง อะไรเงี้ยค่ะ ก็จะรู้สึก เอ่อ เหมือนแบบ เหมือนมันได้ผ่อนคลายอะค่ะ เหมือนแบบที่ทำงานมาจาก ท เหนื่อยมาทั้งวัน ไรเงี้ย แล้วได้กลิ่นแบบสดชื่น กลิ่น กลิ่นเย็น ๆ กลิ่นชื้น ๆ แบบเนี้ยค่ะ ก็จะรู้สึกว่า เออ มัน ม ผ่อนคลายดี ค่ะ อย่างเช่นแบบ อ ที่ ที่คุณบ้านบอกว่ากลิ่นเหมือน เอ่อ ผ้าปูที่นอนแบบใหม่ ๆ ใช่ไหมคะ แบบตากแดด อะไรเงี้ย เออ ก็รู้สึกว่ากลิ่นนั้นก็ให้ความ ความรู้สึกแบบผ่อนคลายนะคะ เหมือนมัน กลิ่นมันสะอาด ๆ อะ แล้ว ร เรารู้สึกว่า เออ หลังจากที่แบบไปเหนื่อย ๆ มา แล้วมานอนแบบบนที่นอนนี้ มันรู้สึก โอ้ สะอาดจัง ผ่อน คลาย <chuckles> ใช่ ค่ะ
ค่ะ อืม อืม ห อืม ค่ะ อืม อืม ใช่ ใช่ ๆ แล้วยังรู้สึกว่าแบบเวลานอนลงไป บางทีก็ยังรู้สึกว่ามันอุ่นอยู่เลยอะ ทั้ง ๆ ที่แบบมันดึกแล้ว อะไรอย่างเงี้ย เหมือนมันแบบเพิ่งตากแดดเสร็จ อะไรแบบเนี้ยค่ะ
อา <chuckles> อ๋อ ใช่ ๆ ค่ะ แล้วก็จะใบ มีกลิ่นแบบ กลิ่นอาหารน่ะค่ะ กลิ่นอาหารบางอย่างที่ ที่คุณแม่ทำอะ ก็จะรู้สึกว่าเวลาได้กลิ่นอันเนี้ยอะค่ะจะต้องแบบเป็นอาหารที่คุณแม่ทำ แบบ คือ คือมันอาจจะหาอาหารประเภทเดียวกันนะคะ กับ กับที่อื่น แต่มันก็อาจจะกลิ่นต่างกันนิดหนึ่งเนาะ เพราะว่าส่วนผสมมันอาจจะแตกต่างกัน แต่ว่าถ้าเป็นอันเนี้ยอะค่ะที่ ที่คุณแม่ทำเนี่ย มันจะรู้สึกว่ากลิ่นมันจะแตกต่าง แล้วมันจะจำได้ เออ ว่าอันไหนคือแม่ทำ
อืม ใช่ค่ะ รู้สึกเหมือนกัน เออ ค่ะ อืม <tsk> อ๋อ อืม อืม อืม มันคือ ส ชื่อเมนูว่าอะไรเหรอคะ?
เออ มัน ผัด ผัดผักอะค่ะ มันเป็นผัดผักแบบทั่วไปเลยอะค่ะ เพียงแต่ว่า เออ มันเป็นแบบ อาจจะเป็น คืออาจจะไม่ได้เป็นสูตรพิเศษนะคะ แต่มันก็เป็นสูตรคุณแม่อะ แบบรสมือแม่ อะไรอย่างเงี้ย เหมือนข้าว เขาเรียกอะไรนะ ผัด พวกผัด ผักที่มันใส่ไข่ธรรมดาอะค่ะ <chuckles>
อา ผัดผัก อืม อ๋อ ค่ะ ชอบกินเหมือนกัน ชอบกินผัดผักใส่ไข่ หรือไม่ก็เป็นแบบ ผัดผักน้ำมันหอย อะไรอย่างเงี้ย อร่อยดี หอมด้วย อืม ใช่
ค่ะ เออ ใช่ ๆ ๆ เออ ใช่ ๆ มันมีกลิ่นแบบหอมกระทะ หอมน้ำมันหอย หอมแบบกลิ่นแบบออกเค็ม ๆ นิด ๆ <chuckles>
ค่ะ อืม อืม กลิ่นกระเทียมเจียวก็หอมนะคะ รู้สึกชอบมากเลย มันทำให้อยากกินข้าวอะ ไม่หิวข้าววะ กลิ่นกระเทียมเจียวอะ อืม ใช่ มันเป็นแบบ อุ๊ย! มันดูเป็นแบบผักที่เอามาทอดกับน้ำมัน แล้วทำไมมันหอมคลุ้งจังเลย อย่างเงี้ย
ค่ะ <chuckles> ใช่ ๆ ๆ เออ ใช่ อะฮะ ใช่ แล้ว แล้วช่วงนี้ทำเองด้วยนะคะ เราก็เลยรู้เลย โอ้โฮ! กลิ่นนี่ติดบ้านออกไปแบบ สอง วัน แต่ว่า ก็ยังรู้สึกว่า มันหอม แล้วก็หอม แล้วมันก็ มันก็ยังรู้สึกว่า มันน่าทานอยู่อะ <chuckles> ทั้งที่มันก็ เออ เป็นกลิ่นที่แบบผ่านไปแล้วด้วย <chuckles> ค่ะ
อืม อืม โอ้โฮ อืม ๆ ๆ ค่ะ ๆ อืม ค่ะ แล้วอย่างเงี้ยค่ะ คุณหมวกมีวิธีที่จะเก็บ เอ่อ รักษาความทรงจำผ่านกลิ่นไหมคะ เช่น การใช้เครื่องหอม หรืออะไรต่าง ๆ อะค่ะ?
<chuckles> อืม ก็ มีบ้างนะคะ อย่าง อย่างที่คล้าย ๆ ของคุณบ้านบอก คือ คือแป้งอะค่ะ แป้งชนิดนั้น อะไรอย่างเงี้ย เราอาจจะจำได้ว่า เนี่ยตอนเด็ก ๆ อะค่ะ ชอบปะแป้ง แม่ชอบซื้อแป้งชนิดนี้มาใช้ ให้เราใช้ แล้วก็เหมือนแบบพอโตมา แล้วไม่ได้เจอนานมากนะคะ แล้วพอกลับมา ได้มาดม กลิ่นแป้งนั้น เราก็ โอ้! จำได้เหมือนที่เราเคยใช้ตอนเด็ก ๆ เลย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วเราก็ไปซื้อแป้งเด็กยี่ห้อนั้น ชนิดนั้น <chuckles> มาใช้แล้วเราก็ โอ้ กลิ่นเหมือนเราตอนเด็ก ๆ ค่ะ ประมาณนี้
อืม อืม อืม ๆ <chuckles> ค่ะ ๆ อืม ค่ะ ถ้าเป็น เอ่อ ตัวบ้านเองอะค่ะ จะชอบซื้อเครื่องหอม อะไรแบบนี้อยู่แล้ว ดังนั้นมันก็จะแบบมีเครื่องหอมที่กลิ่นใกล้เคียงกับจินตนาการ หรือความทรงจำของเราอะค่ะ มันก็มีบ้าง จะชอบเอามาฉีดเตียงค่ะ รู้สึกว่า มันหอมผ่อนคลายดี จะเป็นคนที่แบบ เออ บ้านจะเป็นคนที่ติดกลิ่นมาก ๆ จะชอบแบบว่า เอ่อ ทดลองกลิ่นหอมใหม่ ๆ ทดลองสเปรย์น้ำหอมที่ใช้ในห้อง หรือว่า แม้แต่ตัวเจลปรับอากาศอะค่ะ ในห้องน้ำอะ ก็จะชอบเอามาลองใช้ว่า ชอบกลิ่นไหน เพราะว่าจะเป็นคนที่ชอบแบบ มี เป็นคนที่แบบลงรายละเอียดเกี่ยวกับกลิ่นนิดหนึ่งอะค่ะ เออ ฉันแล้วก็เคยเป็นเซลส์ เขาเรียกว่า อะไรเป็นเซลส์ขายน้ำหอมด้วย ก็รู้สึกว่า เออ เข้าทางเลย <chuckles> ใช่ ก็ไล่ดม ใช่ ดังนั้น ก็จะเป็นคนที่แบบว่า ค่อนข้างที่จะจมูกไวอะค่ะ แล้วก็จะแยกออกว่า มันคือกลิ่นอะไร อะไรแบบเนี้ย
อืม ค่ะ ค่ะ อือ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อื้อฮือ ค่ะ <chuckles> โอ้โฮ! ค่ะ เป็น <chuckles> ใช่ ๆ น่าจะเหมาะเลย อ้อ ค่ะ อืม ค่ะ โอ้ น่าจะเป็นแบบว่า ความสามารถพิเศษจริงเลยนะคะ ของคุณ บ้าน แล้วก็ที่แบบมันต้องดมเยอะเนาะ ก็ต้องรู้สึกได้ว่า กลิ่นนั้นน่ะมันแตกต่างจากกลิ่นอื่นยังไง มันเหมือนแบบต้องอธิบายลูกค้าได้ใช่ไหมคะ แล้วก็ต้องแบบ บอกเล่าความรู้สึกว่า กลิ่นเนี้ยมันรู้สึกยังไง โอ้ มันต้องแบบใช้ทักษะนิดหนึ่ง นะคะ โอ้ เก่งมากเลย
ค่ะ ใช่ ๆ <chuckles> ค่ะ ใช่ ๆ ใช่ค่ะ อืม ใช่ ๆ ค่ะ รู้สึกว่าแบบตั้งแต่เด็กก็จะเป็นคนแบบว่า อืม ชอบดมกลิ่นดอกไม้อะค่ะ อ๋อ แล้วก็มีอีกกลิ่นหนึ่งที่ ที่รู้สึกว่าแบบชอบมากแล้วลิก นึกถึงวันแบบวันเก่า ๆ ก็คือกลิ่นดอกมะลิค่ะ รู้สึกว่า มันจะเป็นกลิ่นที่มันหอมมากเลยอะ แม่จะชอบเอามาไหว้พระค่ะ แล้วก็มา เอ่อ จะแบบว่าได้กลิ่นนี้บ่อย ๆ ในช่วงของสงกรานต์ สังเกตไหมคะ ใช่ ใช่ ก็เลยแบบว่าถ้าได้กลิ่น เอ่อ ดอกมะลิอะจะนึกถึงซ่วง ช่วงสงกรานต์
ค่ะ ค่ะ อ๋อ ใช่เลย <chuckles> ค่ะ ค่ะ อืม ใช่ ใช่เลยค่ะ ใช่ <gasps> ใช่เลย ค่ะ อา เป็นเหมือนกันเลยค่ะ เป็นเหมือนกัน คุณ คุณบ้านเลยค่ะ แบบ ใช่ พอ พอบอกว่าเป็น นึกถึงดอกไม้ นึกถึงกลิ่นมะลินะคะ แล้วก็ถ้ามะลิปุ๊บ ก็จะนึกถึงเทศกาลสงกรานต์ แล้วก็เทศกาลนี้ ก็นึกถึงแบบเทศกาลของความสุขอะค่ะ เหมือนเราแบบ แทะ ถ้าเทศกาลนี้มาเนี่ย เรารู้แน่เลยว่ามันจะเป็นเรื่องของความสุข เรื่องของแบบการมาเจอกัน ของแบบครอบครัวที่แบบแยกทาง แยก ๆ กันไป ไรเงี้ยค่ะ แล้วก็กลับมาเจอกัน ใช่ มันมีแต่ความทรงจำดี ๆ เนาะในช่วงเทศกาล อ้อ ใช่ ค่ะ
ค่ะ อืม ใช่ อืม ใช่ ใช่ เหมือนได้กลับมาเจอกัน อืม ใช่ งั้น งั้นแบบนี้คุณหมวก ชอบกลิ่นน้ำอบด้วยไหมคะ?
อ่า ไม่ได้ถึงกับ ค่ะ เอ่อ ไม่ได้ ไม่ได้ถึงกับชอบนะคะ แต่ว่าได้กลิ่นแล้วรู้เลยว่า เออ จำได้ว่านี่คือน้ำ กลิ่นน้ำ น้ำอบ แล้วเรารู้ว่าน้ำอบเราต้องใช้ในการแบบไหว้ ไหว้พระ แล้วก็ไหว้แบบผู้ใหญ่ อะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ พอได้กลิ่นเนี่ยแล้วรู้ มันจะรู้ว่า มันคือการแบบเหมือน เหมือนมันต้อง เขาเรียกอะไร ให้ความเคารพแล้วก็ ล ให้ เออ รู้สึกว่า มันคือการแบบ มันเป็นประเพณีอะ เออ รู้สึกว่าแบบ ถ้า ถ้ามีกลิ่นของน้ำอบ คือแบบเราต้อง เราต้องแบบให้ ความเคารพผู้ใหญ่ อะไรประมาณเนี้ย เออ บอกไม่ถูก ค่ะ
น้ำอบสงกรานต์น่ะ อะ อืม อืม อืม อืม มันจะเป็นแบบ เป็นแบบกลิ่นที่รู้สึกว่า เอ่อ มันถึงเวลาที่เราต้องไปรดน้ำดำหัว <chuckles> ผู้เฒ่าผู้แก่ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม ใช่ค่ะ แล้ว เอ่อ คุณ คุณหมวกคะ คุณหมวก เอ่อ ยัง ยังพูดถึงสงกรานต์ใช่ไหม เอ่อ บ้านคุณหมวกมีเมนูพิเศษอะไร ที่ต้องกินกันช่วงสงกรานต์ไหมคะ?
<laughs> ใช่ ๆ ๆ <chuckles> อา ใช่ ค่ะ ค่ะ อืม ต้องกิน ขนมจีนค่ะ <chuckles> ค่ะ เอ่อ ไม่ค่ะ อาจจะแบบเป็นน้ำยาแบบหลากหลายเลยค่ะ น้ำยาเป็น เป็น อาจจะเป็นทางภาคอีสานน่ะค่ะ ก็เลยจะได้ทานแบบน้ำยาปลา น้ำยา ป่า แล้วก็น้ำยาแกงไก่ กะทิ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ประมาณนี้ อืม
อา น้ำเงี้ยวเหรอคะ? อ๋อ ค่ะ ๆ อืม อืม เขามีความเชื่ออะไรหรือเปล่าคะ? ที่แบบต้องกิน เอ่อ ขนมจีนกันวัน เอ่อ ปีใหม่ไทย อะไรอย่างเงี้ย
อ๋อ อาจจะ ที่อื่นอาจจะเป็นมั้งคะ แต่ว่าที่ ที่ครอบครัวหมวกส่วนใหญ่ เอ่อ จัดอาจจะไม่ได้เป็นประมาณนั้น อาจจะไม่ได้แบบนึกถึงว่า เออ มันมีความหมายหรืออะไรยังไง แต่อาจจะแค่ แค่รู้สึกว่าแม่ทำอร่อยจัง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ทุกคนก็จะชอบบอกว่า ถ้า ถ้ามาเจอกันเยอะ ๆ อะค่ะ ญาติ ๆ ก็จะชอบบอกให้คุณแม่อะทำเมนูนี้ให้ทานหน่อย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เหมือนจะเป็นเมนูที่แบบทุกคนจะ รีเควสต์ ว่า ขอน้ำยาขนมจีนหน่อย อะไรอย่างงี้ แล้วก็มันเหมือนเป็นเมนูที่มัน มันง่ายไหมคะ แบบ มีน้ำยาให้เลือก แล้วก็ทุกคน ก็คือมาตัก ๆ ทานเองได้ ใช่ ทุกคนก็แบบอยากทานอะไรก็คือเลือก ๆ เอาเลย แล้วก็แบบเหมือนทานได้หลาย ๆ คนเนาะประมาณนี้ <chuckles> ค่ะ
อืม อืม อืม ตักราดเฉย ๆ ใช่ อืม อืม ค่ะ ที่ถามเพราะว่า เอ่อ ที่ของบ้าน บ้านอะค่ะอยู่เชียงใหม่ค่ะ แล้วแบบว่าคุณแม่จะทำแกงขนุนให้ทุก ๆ วันสงกรานต์ น่าจะเป็นช่วงวันที่ 15 ค่ะ เพราะเหมือนแบบว่ามันเหมือนเป็นแบบความเชื่อเล็ก ๆ น้อย ๆ อะค่ะว่ากินแกงขนุนน่ะ ก็จะได้แบบชีวิตก็จะได้แบบหนุนนำสิ่งดี ๆ มาให้ อะไรแบบเนี้ยค่ะ อืม
อืม ค่ะ อ๋อ อ้อ ค่ะ อา ใช่ มีคน อา ค่ะ เพราะว่าเป็น เป็นเรื่องของแบบคำพ้องเสียงเนาะ ประเพณี อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ของวัฒนธรรมไทย อ้อ ค่ะ
ใช่ ใช่ ๆ ใช่ ก็เลยจะได้กิน แกงขนุนทุก ๆ วันที่ 15 เมษา <chuckles> ใช่ค่ะ อืม แล้วก็
<chuckles> อืม <chuckles> ดีเลย ค่ะ ก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่แบบน่ารักดีนะคะ ที่ ที่แบบว่าเหมือนเป็นประเพณีของครอบครัวเรา จริง ๆ ก็ไม่ใช่แค่ครอบครัวเนาะ เหมือนทางภาค อาจจะทั้งภาคเหนือ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อาจจะแบบ ทานกันหลาย ๆ คน
ใช่ ๆ อือ อืม อืม อืม ใช่ค่ะ เออ ถ้าพูดถึงกลิ่นที่แบบเฉพาะตัวเลยเนาะ ที่แบบว่าบ้านรู้สึกว่า แบบมันต้องเป็นกลิ่นนี้เท่านั้นน่ะ ก็จะเป็นกลิ่น กลิ่นเด็กน้อยอะ กลิ่นเด็กทารก
ค่ะ อืม ค่ะ <chuckles> อ๋อ ใช่ ๆ ค่ะ
ที่รู้สึกว่าแบบพวกเขาจะมีกลิ่นนี้อะ หรือไม่ก็เป็นกลิ่น เอ่อ เขาเรียกว่าอะไร สุนัข สุนัขเกิดใหม่อะ
ค่ะ อ้อ กลิ่น อา ค่ะ เป็นแบบกลิ่นน้ำนม ๆ นิดหนึ่ง
<chuckles> มันก็จะเป็น ใช่ ใช่ค่ะ เขาก็จะมีกลิ่นเฉพาะตัวมากเลย ไม่ว่าจะเป็นแบบสายพันธุ์ไหน หรือว่าเป็นคนแบบประเทศอะไร เขาจะมีกลิ่นแบบ
ค่ะ <laughs>
แบบเฉพาะตัวอะเนาะ อืม ใช่เลย อืม
ค่ะ ใช่ โอเค วันนี้ก็สนุกดีนะคะ มาพูดถึงเรื่องกลิ่น <chuckles> ทำให้ได้นึกถึงอดีตได้
ใช่ค่ะ ใช่ ก็เลยทำให้รู้สึกว่าแบบ เฮ้ย คุณหมวกอะคิดเหมือนบ้านหลาย หลายตรงเลย หลายประเด็นมากเลยอะ อืม ค่ะ ยังไงวันนี้ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ ที่มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
<chuckles> ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ขอบคุณคุณบ้านนะคะ สวัสดีค่ะ
ค่ะ สวัสดีค่ะ